Hı hı. Eee, böyle bir aksilik yaşadın mı? Yani, işte, ne bileyim boya yere döküldü saçıldı. İşte, kokular bulaştı, ııı, veya ne bileyim, işte, elime bir şey oldu ve çıkmadı bir süre gibi.
Ay, ay, ay. Ah! Neler, neler; neler, neler anlatsam sana. Ellerim boyaydı zaten hep. Onları, işte, tinerle temizliyorsun ama cildini has, ııı, r tahriş ediyor. Zaten kokusu çok, ımm, kötü bir şey. Ağzını, mesela o ş şimdiki gibi, eee, maskeler de çok, ııı, e bilmiyordum da aslında. Eteğimi boyamıştı. Okul eteğimi okulda yaparken o guaj boya kıpkırmızı bir de. Kıpkırmızı bir boya. Yani, insanlar onu, böyle, eee, kötü bir şey de zannedebilirler. Öyle bir durum olmuştu ve çıkaramamıştık. Yeni etek almak zorunda kalmıştım, maalesef. Öyle bir durum oldu. Evet.
<chuckles> Hıı. Hıı. Hı hı. A! <chuckles> talihsiz olmuş. Hı hı. A! Çok fena. Hı hı. Hı hı. Tüh! Kötü olmuş gerçekten. E eee, peki bu şey yaptığın, ııı, kaplumbağaydı, değil mi? Yaptığın eserden bahsettin. Eee, onu öğretmen asmıştı. Hatta, ııı, diğer herkese de hem sana da teşvik olsun diye hem diğer, ııı, çocuklara da teşvik olsun diye, anladığım kadarıyla. Eee, peki onu saklıyor musun? Yani, hâlâ sende duruyor mu, geri verdi mi yoksa öğretmende mi kaldı? Ha. <laughs>
Evet, evet. Çok tatlıydı. Evet. Hayır, geri vermedim. Evet, kaldı onda. Bence onu kendine anı olarak sakladı. Çünkü öğrencisi hem Yani, o zaman, tabii, ben çocuktum, düşünemiyordum ama ben olsam, eee, belki ben de bir örnek isterdim çocuktan. Hem çocuk kendisi boyasını yaptı. Hani, bir şu anda, bir yetişkin gözüyle baktığımız zaman, çocuk hem boyasını kendi yaptı hem gitti onu sınıfta sattı hem de, eee, çok güzel bir resim çıkardı ondan. Yani, ben de öğretmen olarak, tabii bundan oldukça, ııı, gurur du duyardım öğrencimle.
A, olabilir. Hı hı. Hı hı. A! <chuckles> Hı hı. Evet. Eee, peki, siz boyaları sattınız, eee, sonra oradan, eee, g gelir elde ettiniz ve, işte, gidip kendinize bir şeyler mi aldınız sevdiğiniz, hoşlandığınız? Tekrar boyaya mı yatırdınız yatırımınızı yoksa başka bir şey mi?
Evet. Evet. <chuckles> Tabii ki. Is ben Yani, o zamanlar çocuklarda da vardı, mesela, telefon alma isteği. Ben herhâlde biraz ona saklamaya çalıştım ama biriktirememiştim. Sanırım ben yine boyalara harcadım ya da kitaplara harcamışımdır. Çünkü çok kitap okumayı da çok seviyordum, aynı zamanda. Evet, öyle bir durum.
Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Eee, ş şahaneymiş, yani. Gerçekten, eee, öğretmenin de bence çok, eee, takdir edilmesi gerekiyor. Burada, eee, öğrencilerin keşfedilmeyen yönlerini, eee, keşfetmelerini sağlamış, size yeni bir teknik öğretmiş, boya yapmayı öğretmiş ileriki zamanlarda da kullanabileceğiniz şekilde. Eee, kendinizi belki elinizi yeteneğinizi görmenizi sağlamış. Iıı, bence harika, eee, bir, ııı, şey yapmış hem sizin için, eee, hem kendisi için hem okul için çok faydalı olmuş. Iıı, çok, ııı, keyifli bir sohbetti. Çok, ııı, güzel bir noktaya parmak bastın, hobinden bahsettin. Çok teşekkür ediyorum.
Evet. Evet. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi.

Olabilir, olabilir, bilmiyorum, hani, onun o anki düşüncesini öğretmenimizin ama, eee, gerçekten güzel bir şeydi. Ben iyi ki de o kursa da katıldım. Sonra devamı da tabii, i güzel gitti yine, farklı şeyler yaptık. Iıı, çok çok keyifliydi, bence güzeldi. Eee, açıkçası ailem de destekledi. Evet, çok iyiydi.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Eee, peki Peki ertesi gün, eee, kimse kalmadığından bahsettin. Yani, eee, ilk gün, eee, kalabalıktı sınıf ama ertesi gün bir tek, eee, sen kaldın dedin. Gerçekten öyle oldu mu, yani, eee, diğer sınıftaki diğer arkadaşların ve sen, bir tek sen kalınca kurs devam et yani, devam etti mi yoksa öğretmen, eee, kesti mi?
Evet. Tabii. Zaten şöyleydi, öğretmen diğer mesela sınıfları geziyordu, hani, dersine devam ediyordu. Orada bir masaya da, işte, diğer çocukları, eee, oturttu. Zaten o bence tahmin etmiştir ıs azalacağını belki de öğrencilerin. Onunla beraber sınıf sınıf gezerek yapıyordum. İşte, oturttuğu sıraya, eee, bir muşamba seriyordum. Eee, çünkü kirli bir iş yapacağım, orada, hani, boyaları karıştıracağım ya da bir şeyler yapacağım filan. Eee, dolayısıyla öyle oluyordu. Bazen beni im i yukarıdaki sınıfa bırakıyordu ki arkadaşım da benimleydi zaten. Biz orada ikimiz çalışıyorduk ve sonrasında da, eee, arada gelip bize bakıyordu. Sonra ilerleyen zamanlarda öyle oldu. Eee, o şekilde. Eee, diğer çocuklar gelmedi, dediğim gibi, şeydi biraz da tabii, malzeme d belki almak istemediler o o şekilde. Hı hı. Evet.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı. Hımm. Mantıklı, evet. Peki ilk denemende zorlandın mı? Yani, işte, sonuçta, eee, daha önceden, eee, yapmadığından bahsetmiştin, eee, ve eş eee, böyle, ilk yapınca kendini yetersiz olurum gibi bir hissiyatın oldu mu ya da çok zorlanıyorum, ben bunun altından nasıl kalkacağım dediğin?
Hayır. Hiç olmadı. <chuckles> Yok, hiçbir zaman olmadı. Yani, ben hiçbir zaman öyle şey bir çocuk değildim, şimdi de değilim. Eee, bir şey olduğu zaman bunu nasıl çözerim diye bakarım ama o zaten benim için merak uyandıran bir şeydi. Bu malzemeleri, eee, a alın, eee, gelin dediğinde bir daha hemen eve gidip anneme, "Anne bunları almalıyız, işte, şunlar, şunlar lazım." dedim. İşte, neyi nereden alacağımı zaten anlatmıştı öğretmenim ki evde nişastalı o karışım yapmak biraz yorucuydu. Beni zorlayan kısım bu oldu bak, evet. <chuckles> Tutmuyordu çünkü her zaman ve o bozulabiliyordu. Bozulduğu zaman çok kötü kokuyor, evet. Of, of, gerçekten kötü.
Hımm, ne güzel. Hı hı. Hı hı. Ya, ne güzel. Hı hı. <chuckles> A! İlginç. Hımm. Anladım. Eee, peki bu, böyle, işte, çok güzel bir o eee, anı kalmış senin hayatında. Eee, güzel de bir sonuç ortaya çıkarmışsın, eee, s temsil etmişsin ve öğretmenin seni takdir edip asmış da. Eee, peki, eee, bun yani, hayatında bir değişikliğe yol açtı mı bu, eee, hobi senin? Hâlâ yapıyor musun mesela, eee, başka, ımm, yönlere mi kaydın?
Evet.

Hayır yapmıyorum ama lisede de bu devam etti. Lisede hazırlık okurken de biz, eee, bize yağlı, ııı, boya tablo yaptırdılar. O zaman da benim resmim çok güzel olmuştu. Ve biz belediyenin bir salonunda diyelim, sergi salonu gibi bir yerde, eee, tabii onları çerçevelettik vs. asıldı. Bir baktım öğretmen benimkini en başa asmıştı. Çok güzeldi. <chuckles> evet. Evet. <chuckles> O tabii biz karar vermiyoruz onlar karar veriyor ya, çok güzeldi.
Hı hı. Hı hı. Ya ne güzel. Ya! <chuckles> A! <chuckles> Eee, peki. Eee Eee, peki, mesela, böyle, işte, böyle, bir hobiye başlayacak olanlar için bir önerin var mı? Eee, işte şundan kaçınsınlar boyayı belki yaparken vereceğin öneriler. Sonrasında bir teknik kullandıysan boyayı kullanırken, eee, böyle, verebileceğin öneriler var mı?
Yani, aslında bu bir sanat olduğu için bir yerde denemek yanılmak en güzeli. Araştırmak ve günümüzde artık hani, yerden öğrenilebilir bir şekilde. Bizim zamanımızda mesela ben lisedeyken öğretmenim bana bir, eee, kursun, eee, numarasını vermişti gittiği ama o zaman tabii ben gidemedim, öyle bir, eee, durumum olmuştu. Şimdi artık, eee, her şey çok geniş. Yani ve boyalar da artık çok çeşitli, eee inanılmaz şekilde onlarla oynayabilirler ve, eee, birçok şey yapabilirler. Bence, emm, hobilerini devam ettirsinler. Sıkılırlarsa tabii ki o kendilerinin bileceği bir şey. ama her zaman denemek lazım. Ben bunu söylerim.
Hı hı. Hı hı. Aksilik olmuş, hı hı. Hı hı. Hı hı. I hı. Eee Eee, ne güzel. Eee, peki, böyle, emm, yani, işte, ne bileyim sosyal medya, eee, kanallarını takip ediyor musun? İşte YouTube'da, böyle, bu konuyla ilgili videoları izliyor musun? Hâlâ böyle bir şekilde merakın, eee, taze mi? Yani işte, eee, birtakım, işte, Instagram'da vs.de bir şeye çok baktığın zaman, eee, kendi, eee, önüne hep onunla ilgili videolar düşüyor. Eee, senin de böyle bir şeyin var mı yani resim videoları vs. önüne düşüyor mu?
Evet. Ş şöyle. Zaman zaman düşüyor evet. Hatta Özge Çalışkan diye bir kız var, eee, YouTube'da. Çok tatlı da bir insan. Eee, her gün yeni bir, eee, çizim yapıyor, paylaşıyor. Bazen başka sanatçılar da düşüyor önüme, izliyorum onları. Eee, gayet güzel, keyifli geliyor bana da. Hatta Panda Kafası diye bir kız vardı Instagram'da var hâlâ ama adını değiştirdi. Eee, o da mesela çok, eee, tablette çiziyor, biraz daha illüstratör gibi. İllüstratörün yani, ımm, farklı çizimler diyelim yapıyor. O da çok iyi, o da oldukça iyi.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Ih. Anladım.